Enfin, c'est c'est un peu plus dur, mais pour les lycées, c'est sûr, vous en avez pas
Mmh, d'accord.
dans le village. Enfin, je pense pas du tout vraiment
Je pense pas non plus, oui. Après un peu, enfin, ça dépend, village, campagne, il peut y avoir différentes distances de la ville
donc, heu, bon. Oui.
et heu, non, mais c'est vrai, enfin, s'il y a pas de lycée, que c'est des villages très, heu, reculés, voilà, je pense que c'est des gens qui vont b profiter de des parents et des d des grands-parents pour apprendre un métier ou quelque chose comme ça, apprendre à l'école le nécessaire, donc apprendre à parler, à écrire, heu, et heu, et puis en fait, suivre le
C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui. Bien sûr. Oui. Et puis je sais pas si vous avez vu, heu
Oui, dites moi.
vous avez, heu, en ce moment de plus en plus de parents qui forment leurs enfants à domicile
Heu, qui leur font l'école à la maison?
en distanciel, exactement. Donc
Oui, oui, c'est je trouve ça pas mal. Après, mmh
Je sais pas. Bah au niveau interactions, il il n'y en a pas.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire c'est ce que j'allais vous dire. Après, ça permet quand même d'avoir un contrôle sur heu, je pense qu'on apprend 2 fois mieux
Oui. C'est vrai.
voilà, après oui, le côté interaction, la récréation. Voilà, c'est c'est pre les 1res chutes, les enfin, des plein de petites choses qui sont très formatrices qu'on qu'on qu'on trouvera pas à la maison.
C'est ça. C importante, exactement. C'est ça. Et puis, heu, bah, on pensait s'en occuper mieux. Au final, on ralentit nos enfants vis-à-vis de l'interaction sociale
Oui, c'est vrai. Après, ce qui est sympa, c'est apprendre plus vite. Heu, par exemple, si vous êtes plusieurs frères et sœurs, a on apprend encore plus vite puisqu'il y a différents niveaux et qu'on est à l'écoute.
mais, heu, c'est Oui, oui. Moui. Oui, vraiment, je je suis d'accord avec vous sur ce point-là.
Oui.